Heu, heu
Parce que 70 000 000 c'est pas la population de Paris, c'est la population française.
Heu ouais, ouais, si tu veux, je zé je dis, ouais, je dis rapidement, tu vois ce que veux dire quoi. Dans un bel écran comme l'Europe, il y a il y a de la place ouais. Ouais.
Ouais, ouais. OK. Ouais, ouais. Mais bon après le c'est vrai que le centre du pays il y a que dalle quoi, c'est que la côte, heu, l'Australie pour le coup donc heu
Mmh. Ouais.
Et encore pas toute la côte.
Ouais, mais ouais, comme je disais, même si tu, même s'il y beaucoup de monde, tu tu sens que tu as de la place dans ce lycée. Et quand tu te balades dans la rue, ouais, aux heures de pointe, ouais.
Non, non, mais je comprends le je comprends le truc. Ah oui. Est-ce que, en en vrai le truc c'est est-ce que tu as déjà eu des amis femmes? Tu sais en étant homme est-ce que tu as déjà eu des amis femmes au boulot par exemple?
Non. Et toi? Ou même hors hors boulot, ouais.
D'accord. Non plus. Hors boulot oui, mais dans le boulot non.
Ouais. Tu en as beaucoup? Ça fait partie du groupe d'amis là? Si, tu en as une, c'est jeux vidéo.
Le la la. Heu oui.
Ouais.